Ô, mình nghĩ là tầm khoảng, ơ, cũng 50-60% thì tại vì hiện tại thì mình đang cố gắng làm cho mình bận nhất có thể, thí dụ như là mình, à, học về AI mình sản xuất phim phim hoạt hình trên AI nè, rồi xong rồi mình, ờ, tập DJ nè hoặc là mình học hát hoặc là mình bắt đầu mình mua sổ mình ghi, nói chung là, không không ư, nói chung là, mình làm tại cũng vì mình thôi, <laughs> kiểu như là ừ. Ừm.
Ừm. Ừ. Ưm, trời ơi, bạn mình ngưỡng mộ bạn quá! <laughs> Ừ, ừ, ừ, nhưng mà, eo ơi, ngưỡng mộ vô cùng luôn ấy. Trời ơi, c mình không hiểu được thời gian của bạn lấy ra đâu đâu ra để theo đuổi hết các cái sở tích, mà toàn các cái sở thích yêu cầu sáng tạo cao chứ, đúng không? Làm hoạt hình AI chả không không phải sáng tạo à? Đấy, ừm.
Tại <laughs> Hông. Tới chung là bây giờ có rất nhiều công cụ như là ChatGPT chẳng hạn, nên là mình sẽ học và mình phản biện với ChatGPT để mình tìm ra cái cách tốt nhất để mình làm, để ca hiệu quả cao nhất thôi, thật ra thì tại vì nếu mà buồn ngồi buồn thì cũng hông có tiền bạc gì hết. <laughs> Mình là hôi, kiểu, cũng cố gắng thế như mình học thêm kỹ năng gì đó, may may rủi trong trong tương lai nó giúp mình kiếm tiền thì sao. <laughs> Ừ, ừ, ừm, ừm.
Ừm. <laughs> Ừ. Trời ơi! <laughs> Ừ, nhỉ, ai mà biết được biết đâu là bây giờ thì đang phải làm những cái công việc mà nhờ ch chưa hoàn toàn là 100% sở thích nhưng đang dần dần rồi, đúng không? Như bạn nói ấy, cũng bắt đầu thích nó rồi ấy, thì dần dần chính những cái sở thích sáng tạo đấy sẽ là cái cần câu cơm của bạn thì sao? Ai mà biết được tương lai, phải không? Ừ, <laughs>
Ừm. rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, ai biết được, đúng rồi mình cứ học đi, nói chung là, h học mình học hỏi một cái gì đó nó cũng không có phí thời gian đâu. <laughs>
Ừm. Ừm, cứ theo đuổi thôi nhỉ? Miễn là sắp xếp được, đúng rồi. Ô kê, nói chung là rất là hay này và cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ cái câu chuyện rất là ý nghĩa và mình cũng mừng cho bạn vì cái sự hồi phục nhờ những cái sở thích sáng tạo này nhá. Cảm ơn bạn.
Ừm, đúng rồi cứ làm thôi. Cảm ơn bạn, cảm ơn.